Mah sì, non z a fine non sono segno di debolezza, eh, sono intelligenti, sono un modo per disinnescare e evitare, insomma, che che esploda in qualche modo.
No, no, no, ma figurati. Certo, certo. Certo, certo. No, m magari magari col partner, che comunque è un adulto come te, ehm, forse, sì, sì, sì, ci sta sicuro, magari col bambino però no, anche anche provare a dire le cose anche con i più piccoli, sì, secondo me poi è una chiave che può funzionare lo stesso, sì. Ne u
Sì, chiaro, va un po' aggiustata perché giustamente poi l'approccio e la risposta dell'adulto è d sempre differente, no, poi dipende anche dalla maturità del bambino, però in linea di massima. E poi niente, quando il danno è fatto, <chuckles> il focus chiaramente è solo chiarire velocemente, dai: riconoscere l'impulsività, "Ho risposto male, non era quella che volevo dire," ehm, spiegare che cosa ti ha attivato in quel manin in quel modo, perché comunque i bambini capiscono se glielo spieghi, eh, uhm: "Papà si è arrabbiato, papà ha alzato la voce perché tu hai fatto questa cosa, scusami, potevo sicuramente dirtelo in un altro modo." Proporre un modo diverso per parlarne perché comunque, mhmm, loro assorbono tutto e sono molto più intelligenti di di quel che si pensi e soprattutto molto più sensibili e reattivi, no, anche a situazioni che magari vediamo noi da adulti e pensiamo che loro non possano, ehm, comprendere, ma in realtà le comprendono benissimo.
<smacks lips> Certo. Certo, certo, assolutamente. <chuckles> Sì, sì, sì. Assolutamente. Assolutamente. Sì, sì. No, è vero, è vero. Mi hai fatto pensare a questa cosa perché stanotte è capitato, stanotte scorsa, che è venuto nel letto, tipo, in mezzo, ehm, boh, n' so che ore erano, era in mezzo alla notte tremendo, du le 3, boh. Dormivo, mi ha abbracciato, mi fa: "Papà, <smacks lips> ho riflettuto profondamente, avevi ragione scusa se <smacks lips> ho detto delle cose brutte, però avevi perfettamente ragione," con una proprietà linguistica, ma in mezzo della notte, tipo sottovoce, <chuckles> "Avevi perfettamente ragione, ho riflettuto perfetta profondamente, scusami." <chuckles> Ho detto: "Vabbè, non ti preoccupare, dormiamo." <chuckles> Sì, sì.
Certo. Sì, sì. Questo ti fa capire, insomma, quanto a volte sono più avanti di quello che che che è il nostro percepito, no, ehm, soprattutto se magari è un contesto familiare e culturale poi li ha li ha motivati, no, e li ha li ha spinti a a un'everuz a un'evoluzione, no, e a una crescita magari anche precoce su alcune cose. Poi ogni bambino, sai, ha il suo ritmo, ha la sua velocità di crescita, quindi assolutamente.
<smacks lips> Sì, sì assolutamente, <smacks lips> assolut Sì, sì, sì, no, sì, sì assolu lui è sveglissimo per questo, sia per farti scendere tutti i santi, sia per dir per dirti, diciamo che sì, sì, sì per scusarti. Comunque grazie dei consigli, è stato diciamo interessante confrontarsi con te e, mhmm, proficuo diciamo. Grazie.
Per scusarsi. Bisogno ancora di altro, se avrai dei dubbi o fare anche solamente altre due chiacchiere mi trovi qui.
Perfetto, grazie.